اهم، ده موضوع على فكرة يعني الSocial Media فعلًا ساعدِت فيه كتير وسهّلِت، عليَّ ال الموضوع بقى إن أنا أشوف الرحلات وأشوف أي حاجة يعني، سفرية حلوة. يعني في الأول قبْل الSocial Media وأنا كبير شوية برضه، يعني أنا عندي 39 سَنة، قبْل ما تطلَع الSocial Media والكلام ده، كنّا أول ما نتّفق بقى على رحلة ما بيننا وما بين زمايلنا لازم ننزِل بقى وِسط البلد، ونشوف شركة سياحة بقى بتسفّر الغردقة، بتسفّر السُّخنة، بتسفّر شرْم، أيًا كان المكان اللي رايحينه، ونقعُد نلِف ونلِم عروض أسعار، والموضوع بقى ممكن ياخد آه، يعني الموضوع ممكن ياخد بقى إيه، يعني أسبوع على بال ما ما الدنيا
آه. حلو. حلو. <giggles> آه. امم، ممكن تلغوا التج ممكن تلغوا الفكرة أصلًا بسبب ال <laughs>
آه، وكل المجهود ده يرُوح على الفاضي يعني ده لكن تخيّل بقى بعد الSocial Media وبعد الموضوع ده، مجرّد إن أنا أsearch على صفحة مثلًا، عاملة رحلات السخنة مثلًا، وأخُش بقى وأشوف ال التقييمات بتاعتها وأشوف الصُّوَر بتاعتها، أشوف الأوتوبيسات اللي بتسفّر بيها عاملة إيه، آآ أراء الناس إيه رأيهم فيها، الأسعار، وأبتدي أقارِن آه وأبتدي أقارِن، كلّ ده بيحصَل في ثواني يعني، أكيد الموضوع بقى أسهل كتير ده أولًا، زائد إن بافاضّل بقى من أكتر من شركة وبأعرف أماكن جديدة يعني مثلًا زمان لمّا كنّا نسافر مكان مثلًا زي السُّخنة، إحنا عارفين مكان واحد بس هو اللي بنسافره، فاهم، لأ الSocial مش آه، هو ده، هو ده اللي جرّبناه، وهو ده اللي إحنا عارفينه والشركة تمام، مش عايزين نرُوح لحد ينصُب علينا يعني، فاهم، آآ، ف الSocial Media لمّا جات آآ، آه، في أماكن جديدة، في مش عارف Stella Di Mare في مش عارف فين، في هنا، في هنا، فنبتدي نشوف، فغيّرت بقى، خلّتنا نجرّب كذا حاجة، يعني حاجة والتانية والتالتة.
صحيح. حلو. الأسعار صح، امم. آه. بسبب إنك مش عاوز تجرّب حاجة جديدة، أو بسبب إنك مش عاوز آه <laughs> امم. صح. بالضبط، آه. وأنت قاعد في البيت و و وع وضامن إن التجربة هتكون صح، يعني ضامن إن إن إن ال أ بنسبة كبيرة، بالضبط، امم.
بنسبة كبيرة يعني ب خلاص بقى بن آه، بنسبة كبيرة يعني بنعرَف مين ال اللي ثقة، الصفحات اللي بقى لها مثلًا كتير موجودة، عليها followers كتير، عليها آراء كتير فبتبقى يعني حاجة كويسة إن إن إحنا نختار حاجة زي كده.
امم.

آه، مت ال ال ال المُتعة، طب خلّيني اسألك بقى في المُتعة، و ومش المُتعة تقدر تقول إيه اللّذة اللّذة اللي هي الإيه الحتة الحلوة كده اللي بتيجي، تحس إن هي اختلفت ورغم إن الدنيا أسهل دلوقتي من زمان طبعًا أكيد، بس تحس إن المُتعة كده واللّذة راحت شوية؟
آه. آه، المُتعة زمان كانت أحلى، يعني مهما كان أنا باقول لك باتفرّج على 5 6 حلقات في يوم واحد لكن لأ، أنا قاعد بقى زمان وأنا وصغيّر وِسط نينا و وخاله و و وماما وبتاع وكده لمّا نتفرّج مثلًا على مسلسل في رمضان كده فاهم؟ والستات الطيبة بقى اللي هي نينا بتاعة زمان تقول لي إيه ده هو لابس ليه صيفي في الشتا كده؟ فاهم، <laughs> أقول لها أو أقول لها اقول لها يا نينا ده بيمثل، تقول لي: "لأ يا ي بتقولي يامّي مش مش بردان كده" فاهم؟ أقول لها: "يا نينا ده" <laughs> فاهم آه، ولمّا تلاقي واحد حافي والّا بتاع تقول له يا عم البس شبشب، البس شبشب في رجلك ما ينفعش كده طب لأ، لأ، لأ دي حاجة آه، آه دي حاج د ده حاجة كانت بتكلم الناس في التلفزيون بقى وخايفة عليهم من البرد وبتاع، ونقعُد نضحك و وكوباية الشاي بقى الجميلة اللي تعملها لنا كده مع شوية بقى آآ، بسكوت والّا فايش من أب بتاع الصعيد ده.
إمم. <giggles> يا حاجّة ده فيلم ده مسلس <laughs> غلابة أوي والله. <laughs> إمم. <laughs> قلب الأم ال قلب الأم المصرية الأصيلة فاهمني؟ <chuckles> هه آه. الحاجات اللي بتتعمل في البيت اللي هي الكيكة اللي هي ال البلدي اللي هي الكيكة البيتي دي الحلوة دي.
آه والكيكة البوب الكيكة اللي بالبرتقال دي يا لهوي! ت ت بس فالحاجات دي الحاجات دي خلاص بقى، الحاجات دي ما فيش لإن أنا باقعُد اتفرّج دلوقتي على المسلسل 5 6 حلقات ورا بعض فاهم؟ أه أقول لمراتي ما فيش حاجة كده تقول لي في إيه يعني ما تتصل بالسوبر ماركت تجيب أقول لها حاضر، <giggles> أنت فقير يعني معكش فلوس؟ <laughs>
آه، يا سلام. <smacks lips> آه. <laughs> صح <laughs> ت يعني الدنيا بقت أس الدنيا بقت أسهل كتير ولكن تحس إن <tsk> يعني أم المُتعة قلّت م هل وده خلّينا نسألك سؤال بخصوص ال هل تحس إن إن الدنيا كل ما بتسهّل وكل ما الحياة بتبقى أخَف وأسهل المُتعة بتقل، والّا المفروض أصلًا العكس اللي يحصل؟ يعني م
أها. هي هو ساعات م هاقول لك حاجة يعني ساعات برضه لمّا إيه الواحد بيحب يقعُد مع نفسه كده ويشوف حاجة كوميدي مثلًا ويضحك بتاع وكده، بس بيضحك بس ده غير الضحكة اللي هي الجماعي، يعني احنا أ أز أنا فاكر زمان كنت باضحك على ضحك اللي جنبي، يعني اللي جنبي بيضحك وأنا باضحك فاهم؟ آه، يعني أنا أصلًا ما شُفتش حاجة تضحّك بس ضحكة بتطلع من القلب عشان شُفت ضحكة في واحد هي ضحكتني، <laughs> آه، يعني بالضبط وكنّا بنت يعني فالس يعني أنا فاكر في السينما لمّا كنا نخش السينما، وفي مشهد مثلًا بيضحّك كل الناس ضحكت وأنا ما ضحكنش بس باضحك بابُص على الناس باضحك <laughs> إن كل الناس ب آه.
إمم. آه. صح. حلو المغزى، أيوه، أيوه. الضحكة مُعديّة، ال ال ب ال الضحكة مُعديّة صح. إمم. صح الضحكة مُعديّة فعلًا زي ما بيتقال يعني، أنت ممكن تشوف ده حتى ممكن واحد كمان بيتفرّج على فيلم آمم مثلًا أجنبي أو إنجل أيًا كان ولكن أنت مثلًا مش فاهمه كويس، ولكن بيضحك أوي وم بيضحك من قلبه فتلاقي نفسك بتضحك له.
آه بالضبط آه، لأ، لأ، لأ أهل المو الموضوع اخ
فاهم؟ طيب أسألك على الخوارزميات واللي علاقتها بال بال بالسوشيال ميديا والكلام ده ال الخوارزميات بتاعة ال السوشيال ميديا هل بتحس إن الخوارزميات بيكون لي يعني جايباك من الآخر مهما حاولت ومهما تلِف ومهما تدور إحنا فاهمين أنت ع بتعمل إيه؟
إمم.